Hallihallo, Hallöchen. <snorts>
Hallo. Na, einen wunderschönen Tag. Wie geht's dir?
Danke, ja, den wünsche ich dir auch. Und, äh, mir geht's ganz gut soweit, also ja, ich hatte ähm, ne, no noch nicht ganz, ne, also, mir fehlen noch 'n paar Kapitel und die ich muss es noch überarbeiten und, äh, ja. Aber aber, ähm, ich glaube, ich habe ich habe es gelöst. Also, ich habe das auch meinem Dozenten heute vorgestellt, und er er war so: „Ja, so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen.“ Und und
Gut. Ja, dann Ja, im Endspurt? Ja. Ja. Super. Ja. Na, sehr gut. Du, das ist aber 'n gutes Ding, glaube ich, ne?
ich glaube auch, also, weil, äh, es macht Sinn. Also, es macht auf jeden Fall Sinn, was ich geschrieben habe. Und, äh, ich musste mir das jetzt noch mal ganz genau angucken, was halt der andere Typ, auf den ich mich beziehe, geschrieben hat, weil ich weiß, dass eine Sache ist anders bei mir. Ich habe das 'n bisschen anders gedeutet und das ist dann, ähm ja, dass ich nicht einfach so Eins-zu-eins abkopiere sozusagen, ne? Das das geht natürlich nicht, aber, ähm, ja.
Ja. Aha. Ja. Okay. Ja. Mhm.